Ma allora io, uhm, da bambino, partendo da dalle origini proprio, no?
Okay.
Ehm, sono cresciuto con 2 fratelli più grandi, okay.
Mh-mh.
E tanti cugini, di primo e di secondo grado e io ero generalmente il più piccolo. Quindi partendo da questo ehm, io ricevevo un sacco di vestiti riciclati, non sceglievo mai cosa mettere.
Va bene, del gruppo, certo. E infatti, ti stavo per dire, che già potevo immaginare che praticamente arrivava tutto a te.
Esatto, cioè, ma non era una cosa positiva perché io, ehm, volevo mettermi, non lo so, gli scarponi e no, niente, tua cu tuo cugino c'ha le scarpe da ginnastica e ti metti queste, cioè capito? Non non si buttava niente, quindi dovevo mettermi quello quello che mi arrivava. Ehm, un'altra cosa che ha influenzato molto, ehm, come mi vesto oggi è anche, ehm, il fatto che io sono daltonico, quindi i colori non è che li vedo proprio benissimo, ecco. E, ehm, ai tempi soprattutto, ehm, mia madre questa cosa la sfruttava tantissimo, ovvero è successo esempio una volta <chuckles>
Certo, certo. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Perdonami, la risata non è per presa in giro, anzi.
No, ma guarda fai bene a ridere, fai assolutamente bene perché adesso ti racconterò una storia che, ehm, ha ha dell'incredibile, ehm, praticamente come dicevo a me arrivavano tutti vestiti da dei miei cugini e cugine. Okay. Quindi finché era una felpa grigia da femmina o da maschio è una felpa grigia, ma quando, ehm, mi arrivavano le Superga fucsia <tsk> era già più un problema. Ora, il problema è che io le Superga fucsia non mi accorgevo che fossero fucsia, perché io le vedevo rosse.
<chuckles> Vai racconta. <chuckles> Okay. Certo. E immagino che tua madre non è che t'abbia detto eh, esatto.
Non mi abbia detto niente, esattamente. Non mi ha detto assolutamente niente. Lei m'ha dato queste scarpe, comunque le Superga brutte non erano, erano delle belle scarpe.
Mh-mh.
Ehm, e io quindi me le son messe senza dir niente. Sono andato a scuola, e poi una mia compagna m'ha detto: "Belle le scarpe rosa." Io faccio: "Ma non son rosa, sono rosse." E m'ha detto: "No, sono rosa." E io: "No, sono rosse." Poi m'ha detto: "No, no ti assicuro che sono rosa." Allora chiedo a un altro compagno, e mi rendo conto che erano effettivamente rosa. <sniffs> Il stesso giorno torno a casa da mia madre e gli dico: "Mamma, ma, ehm, i c'ho le scarpe rosa, ma, oh, ma" cioè mi sono un po' arrabbiato e lei m'ha detto: "Ma come? Io pensavo che ti piacessero?" Ho detto: "Sì, ma dimmelo che sono rosa, no, cioè cosa ne so io?"
Okay. <chuckles> Invece lei ti ha tenuto praticamente all'oscuro di tutto fino a quando tu non l'hai capito da solo.
Esatto.